Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Esos consejos que me están dando son muy buenos porque, pues de alguna manera yo no me había puesto a pensar en que yo tengo que leer un poquito el mensaje a ver cómo suena antes de mandarlo. Creo que eso me ahorraría <chuckles> bastantes malentendidos con él. De repente también pudiera ser una diferencia cultural el hecho de que él habla otro idioma o yo, pues yo también y y de repente lo que yo quiero dar a expresar es algo totalmente diferente a lo que, pues yo intento transmitir, no sé. ¿Puede ser eso?
Bueno, más allá que el mensaje como tal, eh, acabas de hablar de una barrera de idioma, eh, a veces y y de cultura. ¿De dónde es tu pareja?
Él es americano.
Ah, bueno, eso aclara mucho la <chuckles> eso aclara mucho la situación. El americano es totalmente caído de la mata, desprendido, eh, realmente muy, eh, unas personas que son como muy des eh, desligados, distanciados, desligados, no tienen mayor problema con el tema de que tú dijiste, no dijiste, que si la mujer es celosa, que si es cuaima, que si es no, ellos no no sufren de ese mal. Eso es una película muy, eh, latinoamericana, eh, y y a veces el concepto de de de la mujer latinoamericana que empieza una relación con un ah, una persona europea o norteamericana es pensar que quizás tienen esa misma cultura y esa misma manera de pensar, cuando no es así, eh, el el hombre o el chico norteamericano es bastante, eh, digamos, tranquilo, no no se da mucho lío con los problemas normales de relación de pareja, son muy como: "Vayamos viendo, vamos viendo". Eh, y y y y ahí sí, pues, con base, eh, pudieras tranquilamente pensar que cuando envíes el mensaje, si no recibes una contestación de inmediato, no pasa nada. Si crees que es que él está enojado, no, él no está enojado, él está simplemente, pues, determinando en su momento cuándo tenga el tiempo de responderte gratamente, porque está en ese instante, no sé, haciendo algo que realmente, eh, lo mantiene ocupado, pero eso no significa que no te quiera. Es un tema cultural, ellos son así
<chuckles> Sí. <chuckles> Cierto. Como distanciado de de sí, total. Latina, <chuckles> ay, sí, total. Ujú.